वो उनके मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये उनके बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अ, क्या किया जाना चाहिए इससे म मतलब बचाने के लिए? क्योंकि एकदम से आप उनसे छीन भी नहीं सकते क्योंकि उसी के ज़रिए वो दुनिया को जान रहे हैं और वो मतलब बहुत एक ज़रूरत भी है इस समय की।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी देखिए, यही तो इस चीज़ की खास अच्छी बात है ना, जो सोशल मीडिया है, जो एक बच्चे चला रहे हैं। एक तो उनके फॉलोअर्स जब इस हिसाब से बढ़ जाते हैं, तो एक तरीके से जो उनके अभिभावक रहते हैं, जो उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनको भी पता चल जाता है कि कोई कुछ भी लड़का कर रहा है, लेकिन एक तरीके से अ, प्रोडक्टिव चीज़ ही है ये। एक तरीके से अर्निंग हो रही है या जो भी कहें।
हाँ, उससे कमाई हो सकती है, पैसा मिल सकता है।
जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो वही अ, ये कहेंगे कि अगर सोशल मीडिया आप चला रहे हैं, तो उसको थोड़ा लिमिट करने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल ये भी चीज़ देखने को मिल रहा है ना कि जो सोशल मीडिया है, उसपे काफी ज़्यादा मतलब अर्निंग हो गया है, कमाई लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप कंटेंट बनाइए, वायरल होईये, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपका पैसा आराम से बनेगा। ये अच्छी चीज़ है, मार्केटिंग के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में इसका असर भी उल्टा पड़ता है।
जी। हाँ, लेकिन वैसा कुछ लोग कर पाते हैं ना, मतलब एक कर पाया तो हज़ार उस वही इसी चीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
जी देखिए, अब हज़ार लगेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ रिज़ल्ट तो निकलेगा ही उसमें। वही बात है ना कि कुछ लगते हैं, तो कुछ निकलते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें सब चीज़ में अप्लाई होती है।
<chuckles> बिल्कुल सही बात। जी। जी, मतलब ज़रूरी है सोशल मीडिया, लेकिन इ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कुछ चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
जी, बिल्कुल। तो मतलब देखिए सोशल मीडिया जी, सोशल मीडिया आप लिमिट में इस्तेमाल करिए।
उम्मीद है हम फिर बात करेंगे। हाँ। जी।
जी, बिल्कुल। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके।
ओ। बहुत-बहुत शुक्रिया।